あの、ちょっとお伺いしたいんですけど、普段スマホの時間管理ってどうされてますか？
はい。 うーん。普段はですね、時間管理か。いやでも結構スマホ見ちゃうので、いっしゅうかんに、こうスクリーンタイムみたいな感じで、こう出てくるので、それで結構、後でちょっと振り返るっていう形をよく取ってますね。
はいはい。 うん。 ですよね。 はいはい。 うーん。じゃあ、普段は別にこう、使っている時は管理するわけじゃなくて、スクリーンタイムでこう時間がバンって長く出た時とかに、その後ちょっと気を付けるっていう感じってことですか？
うーん。 うんうん。 うん。 あ、そうです。いっつもそういう風にしていて、なんか振り返りっていう感じですかね。あ、いっしゅうかんちょっと見過ぎちゃったんだ、みたいな、気付かないので。うーん、その、まとめてこうね、いっしゅうかん平均はこうでしたってこう出してくれると、あ、これにね、時間めちゃくちゃ割いちゃってたんだ、っていうことを振り返っていますね。
うんうんうん。 <laughs> はいはいはい。 うん。 なるほど。 うん、うん。 あのスクリーンタイムって色んな詳細な、なんて言うんですかね、こういうことに時間を使ったっていうのが出るんですかね？
うんうん。 うんうん。 出るんですよ、事細かに。うーん。うんうん。
あ。そうなんですね。じゃあ、その動画を見ていたとか、メールをしていたとか、そういう感じで分かるってことですか？
あ、そうなんです。YouTube、Instagram、とかね、色々こうあるので。
あ。 そうなんですね。 はいはい。
でもなんか、TikTok ってすごく時間を溶かしちゃうツールだと思ったので、あれはもう、オフオフじゃない、削除ですかね。あの、スマートフォンの中から消しました。
はい。 <laughs> はい。 あ、削除、は。 うーん。じゃ、それってスクリーンタイムで、いつも長いなと、どうしようもないなって思って、削除されたってことですか？
うん。 うん。 うん。 そうなんですよね。意外とちょっと時間を食ってたりとかするので。
あ。 そうなんですね。
うん、なんかね、気が付いたらパッパッパみたいな、こう、ね、しちゃうので。
<laughs> うんうん。なんか、その、スクリーンタイムでこれ長いですよって出てきて、あ、じゃあ、工夫しようってなった時に、何か具体的に取られてるアクションってあるんですか？それとも、ただただ見ないって感じなんですか？
そうなんです。 うんうん。 うんうん。 うん。 はい。 そ、ただただ見ない時もあるんですよ。もう、そう、さっきみたいに、もうアプリを丸ごと削除、みたいにこともしてしまったりとか、あと LINE とかですね。LINE で友達と連絡をね、こう取り過ぎてたりしたので、これは、通知をオフにしました。
はい。うんうん。 はいはい。 うん。うん。 うーん。 なるほ通知オフにすると変わりましたか？何か。
うん。 うん、変わりました。その、まあ、すぐね、LINE みたいな感じで、こう通知がパッと来ないので
うん。 はい。
なんか気になっちゃうこともなくなって。うん、すぐ返事しようとか、いう事もなくなったので、うん。
うーん。 そうなんです。じゃあ、通知がオフだと自分が見たいなって思ったタイミングで見て、返信をするって感じなんですかね？
うん。 そうなんです。なので、ちょっとあの気がつかないで、もう半日ね、寝かしちゃってたりとかすることがあるので。うん、もう友達からすると「え、どうしたの？」って ね、なってたので「あ、ごめんね、通知来ないようにしてるんだ」って言って。うん。「え、私のだけ？」みたいになっちゃってたんですけど、うん。「いや、違うよ。違うよ」って言って。誤解は解けましたけど。うーん。
うんうん。 はい。 うん、うん、うん。 <laughs> <chuckles> あ、そうなんですね。 うん。<chuckles> ああ、なるほど。うん、うん、うん。 じゃあ、その通知オフに LINE はしていて、なかなか気づかないって事だったんですけど、どうしてもこう緊急で連絡取りたいご家族とか、そういうのは、もう電話とかにして下さいみたいな感じで言ってるんですか？
うん。 そうなんです。うん。 はい。はい。 あ、みんなに一応言うんですけど、みんなすぐ忘れちゃうんですよね、私が通知オフにしてるっていうことを。<chuckles> なので、もしあの、緊急の用事があったらもう電話してくれますね。
<laughs> はい、はい、はい。 うん、あ、そうなんですね。うん。
うん、でもね、皆さん忙しいので、そのね、緊急の用事あんまりないみたいで、うん、出番がなくなった LINE でございます。うん。
うん。 うーん。 あ、そうなんでもそれで、えっと、スマホの管理ができるようになったっていうのは、いいことですよね、きっと。うん。
うん。 そうなんです。でもなんか、そのね、待ち合わせの時間とかあるじゃないですか、約束してて
うん、うん。 はい。はい。 うん。
ね、私はね、そこに行くつもりで、そのまま当日に何時にとか行くつもりにしてたんですけど
はい。 はい。 うん、うん。
あの、「あ、やっぱりちょっと時間があれで、ちょっと2時間後でいしてもらってもいい？」っていうのを、向かっている電車の中で見たりとかしたことがあったので、ほんとにショックでした。<chuckles> うん、そうなんです。
はい。 <laughs> ちょっと不便さもあるみたいな。じゃあ、その、スマホって凄くなんか便利じゃないですか、それこそ昔みたいに待ち合わせは何時のどこでってゆって、携帯がないとかじゃなくて、そうやって臨機応変にいつでも、うん。
うん。うん。 うん、うん、そうなんですよ。ええ、もうね、臨機応変にそうやって言われるので、なんか約束、前からね、何時何時にどこどこだよって言ってたのに、前日の夜にそんなことゆうなんてと思って。うん。
うん。 はいはい。<chuckles> うん。 そうですよね。 そのそのスマホの音響って、半分切ってないじゃないですか。
うん。 <chuckles>
だけど、やっぱり、そうやって時間をこう消費してしまうっていうことは避けたいなって、今は感じられてるんですか？
うーん。 そうなんですよ、もうなんか、集中力がちょっとないので、なのでその集中力を切らさないためにも、その、スマートフォンのね、通知をオフにさせてもらってます。うん。
うん。 うーん。 はい。 はい、はい。そうなんですね。その、SNS でいうと LINE があって、あとは TikTok がお話に出てきたと思うんですけど、<chuckles> ほかはどうですか？Instagram とか X とかっていうのはスマホに入ってはいらいらっしゃるんですか？
うん。 うん。 もう削除ですよね。うんうん。<chuckles> はい、いや。 入ってるんですよ。消し消したいなと思ったんですよ。 てないんです。<chuckles>
あ。<chuckles> はい、はい。うーん、それはやっぱスクリーンタイムで出てきて、あ、来週気をつけようみたいな感じで管理されてるっていうか、感じですか？
うん。 あ、そうなんです。もう、あまりにも見過ぎたっていう時は、あの
うんうん。
グレースケールっていうのをしててですね、色色スマートフォンの色味を無くす、白黒にするっていうかたちをとってます。
はい。はいはい。 はい。 へ。 すごいですね。それなんか効果があるんですか？どういう効果があるんですか？
うん。 うん。あ、もうそれがほんとに効果ありまして、色が無いだけで、こんなになんか魅力が無くなるんだって思いました。
はい。 え、面白いですね。それはなんかシールか何かで貼るんですか？
<chuckles> うん。 あ、そうじゃなくてですね、あの、スマートフォンの設定のところから入ってですね、あの、電源のボタンを3回、テッテッテって押すと、その、白黒になる設定に変えたんですよ。
はい。 あ、はい、はい。 はい。 ええ！すごいですね。あ。
うん。うん。そうなんです、そしたらほんとに面白くなくなるんですよ。
はい。 すごいです。じゃあそれ、スクリーンタイムで出てきて、あ、ちょっとインスタ見過ぎとか、SNS 見過ぎってなったら、翌週はそういう風にして、う
<chuckles> うん。うん。 うん。 そうなんです。その見た瞬間から、あ、もうこれはダメだと思って、電源のボタンを3回、テッテッテっと押して、色味を消したら
あ、 うんうん。 はい。
もう断然、見る時間が減ります。減ったんです。うん。
そうなんですね。それ、じゃあいつ、解除するんですか？
うん。 いあ、見たいなっていう時にまた、テッテッテって3回押すと、色が復活するので。<laughs>
あ。 なるほど。<laughs> じゃあ、そうやってこう時々こう白黒にして興味無くなるようにして、で、また見たいなと思ったら解除して。で、またこうスクリーンタイムが増えてきたなと思ったら白黒にしてみたいな。<chuckles> あ、そうなんですね。
うん。 はい。 うん。 うんそうです。うん。 白黒にしてます。うん。ほんとに。 なんか、見る気おこら起こらなくなってくるんですよ。
ええ、面白いですね。
うん。意外と色の効果って有るんだなって思いました。その刺激的なんでしょうね。ほんとに、うん。
うん、刺激的なんですね。 うーん。すうん。すごい工夫ですね。なるほど。
もう、こう、あ、これはあの通知オフもだいぶ、うん、効いたんですけど、一番効果があったかもしれないです、もしかしたら。
うんうん。 はい。 あ、そうなんですね。え、じゃ、普段は時間制限とかは、す特にはしてないんですか？見たいだけ一応見てもいいみたいな。
うん。 あ、そうなんですよ、時間制限したこともあったんですよ。あの YouTube とかそのゲームをいちじかんだけ
うんうん。 はいはい。はい。うんうん。
やると、やっぱもうすぐ過ぎちゃうので。
<laughs> はい、あんまり効果がないって感じですか？
はい。すぐ過ぎるよね。 で、延長とか押しちゃうんですよね。延長しますかって出るんですよ、でうん。
<laughs> あ、すごい。スマホに設定したら、お知らせしてくれるんですね。
そうなんです。で、時間制限みたいな。そうなんですよ。でも、うん、あ、あともうちょっと見たいし、1分とか15分とかあるので
うーん。延長もできちゃうんですね。 うん。 あ、そうなんですね。
押す押してます。で、押しちゃってるので、やっぱり、うん。
うんうん。なかなか、それ我慢しても、なんかちょっとストレスになりそうですもんね。
ね、やっぱ時間 そうなんですよね。でも、その、何でしょう、ストレスにならない、その、時間制限の仕方が、やっぱりその白黒ですね。モノクロ。うんうん。うん。
うーん。 うん。 はい。 あ。モノクロ。じゃ、置き場所とかどうなんですかね、その、寝室には持って行かないとか、えっとはい。
はい。 そうなんですよ。なんかその
うん。
起きえ、寝る前とかその起きてすぐとかに、やっぱりもうスマホのなんか Instagram とかやっぱ開いちゃおうとするので
はい。 はいはいはい。
で、これもね、自分の生活の中で嫌いな部分だったので、変えたかったんですけど。
うん。うん、うん。
うーん、でもやっぱり。 あのね、スマートフォンを持ち込まないようにしたんですよ、寝る前に。うん。リビングに置いてこう、みたいな感じで。
あ、すごいでね。 はい、はい。
いや。いや、これすごく不便だったんで。
うまく行きました？ あ、そうですよね、目覚ましとかも掛けられますしね。
うんうんうん。 そうなんですよ。めであの他の家族に、あの目覚ましがこうリビングで鳴って、私気づかなかったりするので、他の家族に、「おい、うるさいぞ」って怒られて、それでちょっと、うん、やめようかなってなってうん。あ、ね。でもあの物理的にね、傍に無いので、ま、見れなくなったっていうね。メリット、うーん、デメリットでもあるんですけど、メリットにはなったんですけど、うーん、ちょっと合わなかったですね。私とは。え、うーん。なんかその寝てる間にその
うん。 はい。 <laughs> <laughs> あ、そうだったんですね。うーん。 うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 はい。ちょっと合わなかったみたいな。 うーん。そう。はい、はい。
でん電磁波がかかるとかなんか聞いたことがあったので。
あ、ありますね。うんうん。
うん。デジタルデトックスなのかな。ちょっと、何に当たるか分かんないんですけど、え、寝てる間の、その、だるさ、寝てもだるさが取れなかったりしたので。うん。これはもしかしたら、電磁波の影響かもしれないみたいな感じで、<chuckles> 考えて、それで、もうスマートフォン持ち込みたくないんですけど、まあ、うん。持ち込んでおります。はい。不便なので。そうなんです。なので、持ち込むときは部屋に持ち込む時は、この飛行機のマーク押すとあ、それなんです。その機内モードにして、持ち込むようにしました。
うんうん。 はいはい。 うん。 はいはい。 うん。はい。ふん。 はい。 不便。<laughs> うんうん。 はい。 あ、機内モードに。 うん。 はいはいはい。 あ、そうなんじゃ、機内モードにもうしちゃった1回しちゃったら、解除しないようにしようとかそういうことではなくて、寝る時に、機内モードって感じですか？それともあ、はいあ。
うん。 うんうん。 あ。 そうなんですね。寝てる間に機内モードにして、ま、電話もかかってこなくなるので。うん。
あ、なるほどなるほど。 そうですよね。うーん。
そうです。でも、ま、緊急の連絡がある時は、電話かけてくれるじゃないですか。その時に
なるほど。 そうですよね。
ま、LINE の電話だったら出れるんですけど、普通のね、一般電話で
はい。はい。
「え、で出ない。え、どうしたんだろう。え？」ってあの、友達がなっちゃって。うん、「夜いっつも電話かけてるんだけど
<laughs> はい。 あ。 うんうん。
いつもなんか でん-電波が無いところに居ますみたいになってるけど大丈夫？」って、心配されたことはありました。<laughs>
うん。 なるほどなるほど。 じゃあちょっと、不便さもあるかな。その置き場所っていうか、スマホを持ち込みながら機内モードにするのは、ちょっと不便だけど、まあ、でも、それで疲れとかは取れるようになったんですか？
うん。 うん。 なんか若干マシになったような気がしています。うん。
あ、すごい、そうなんですね。へえ。
や、効果があるのかちょっと分からないんですけど、勝手にね、自分で、あ、きなんか効果があるような気がするって思い込んでるだけかもしれないんですけどうん。なんかそんな気はしております。良くなった気はします。うん。
うんうん。 <laughs> あ、そうなんですね。うーん。じゃあこう今まで色々こうスクリーンタイム見て、やってみようって中では、さっき仰ってた、あの白黒にするっていうのが一番効果的で
うんうん。 そうですね。それが一番、うんうんうん。
あと 人にも、迷惑じゃないっていうか。<laughs>
そうなんです。誰にも迷惑かけずに、私だけのこの判断でできるっていうのは、かなりのメリットですね。
<laughs> うんうん。 そうなんですね。なんか、じゃあ、周りで、ちょっと、スマホ見過ぎでどうしようっていった方がいらっしゃったら、何てアドバイスされますか？
うん。 うんうん。 あ、本当ですね。それ、おすすめ、なんだろう。あ、何なんだった、グレースケールっていう機能ですか。その機能を、お勧めしたいと思います。であ、そうなんでで、家族にも一応ね、あの、提案はさせてもらったんですよ。で、子供のスマートフォンには、もう、有無を言わさず、それを入れたんです。
うん。 うん。 うんうん。 あ、そうなんですね。 はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。そうすると変化ありました？
う、うん。<laughs> <laughs> そうなんです。変化がありました。うん。
ええ。あ、やっぱりちょっと、意欲が減ってしまうんですね。
つまんないって、言ってました。<laughs>
あ、つまんないって。<laughs> あ、でもなんか、聞いたことがないので、それ、結構、みなみんなにみんなができて、で、なんかこう、連絡が取れなくなるとか、なかなか連絡がつかなくなるとかではないできる、すごい良い方法ですね。
うん。 うん。 うん。 はい。 そうですね。そうそうなんですよ。うん。 ほうなんです。寝る前にも、ちょうどいいかもしれないですね。目にも優しくなるかもしれないです。
あ。 確かに。なんか、よくね、聞きますよね。動画をダラダラ、ベッドで観てしまって。
うん。 はい、あ、でも、すごく好きな時間ですね。動画ダラダラ
うん。 あ、うんうん。
み観たいので。うん。
それも大事だから、それしつつ、グレーだとあんまり、あ、だんだん興味がなくなっていくっていうのは、ベストですね。
うん。 はい。本当に面白くないんですよね。色がないだけで。あ、スマートフォンって本当にすごいと思いました。
あ、そうなんですね。 ああ、色の刺激って、すごいですね。
そうなんですよ。あの、子供のね、やつに、最初入れた時は、壊れたって言ってたんですけど、あ、大丈夫だよって、タッタッタッて戻すと戻ったので、<laughs> 手軽です。
うん。 はい。 <laughs> はい。 うんうん。へえ。あ、そうなんですね。いや、今日は、スマホの時間の管理の仕方、すごい面白い話が聞けました。ありがとうございました。
うん。 ありがとうございました。話せて、とても楽しかったです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。